โอ้โฮ ยากมาก <chuckles> ได้ปวดหัว <chuckles>
<laughs> เออ ไม่ เพราะเอาจริง ๆ อะเราเป็นคนที่อยากลองเรียนพวกแบบ Coding เพราะว่าตอ ตอนนี้พวกงานไอทีอะมันแบบหาง่าย มันหาง่าย ใช่เปล่า แล้วเราเอง กระทั่งเรา เราก็ใช้คอมพิวเตอร์ทุกวัน อะไรอย่างเงี้ย เราก็รู้สึกว่าเราอยากเรียนพวก Coding แต่ก็ไม่มีพื้นฐานเลย เราก็เลยไม่กล้าที่จะลอง เพราะกลัวว่าแบบไปปุ๊บ แล้วเดี๋ยวเรา ยิ่งเป็นออนไลน์บางทีมันไม่ได้แบบ interact กับครูเนาะ อะไรอย่างเงี้ย เออ ก็เลยแบบมีความกลัวตรงนี้ อืม
เออ จะตาย จริง ใช่ อืม อา อา ใช่ เออ อันนี้จริง ถ้าแบบถ้าจะเรียนออนไลน์แล้วเกี่ยวกับ Coding จริง ๆ ก็เคยลง Python ด้วยนะ <chuckles> ออนไลน์เหมือนกัน เออ แต่จะบอกว่าถ้าเรียนพวกเนี้ย อืม เราต้องเลือกแบบคอร์สที่มันแบบ เบสิก จริง ๆ อะ อืม คอร์สที่แบบเรียนไปคำถามเราจะเกิดขึ้นในหัวไม่เยอะ อะไรแบบเนี้ย แต่นี่ขนาดเลือกคอร์ส เบสิก ไปนะ โอ้โฮ จะบอกว่าก็ยังปวดหัว <chuckles> ใช่
<laughs> อืม ๆ ๆ อือ อ่า แล้วอย่างเงี้ย แล้วอย่างเงี้ย หมายถึงว่า เวลา เราเรียนออนไลน์พวกเนี้ยค่ะ คือมันเป็นการเรียน กับวิดีโอเหรอ มันไม่ใช่แบบเรียนแบบไลฟ์ใช่ไหมคะ?
ใช่